Sim, e e não só assim esses conflitos que o meu meu pai tinha com a minha mãe por conta das das diferenças dele, eh, de por conta da separação. O meu pai traiu a minha mãe, minha mãe sempre ficou muito machucada, muito doída. E, mas os meus pais, assim hoje eu consigo ver, né, hoje, já fiz terapia, tenho mais de 40 anos tal, eu consigo ver que muito momen em muitos momentos, eles eram bastante imaturos, os dois. E e aí, assim, a gente às vezes teve que que ser pais dos nossos pais, e o meu pai era totalmente ausente, mas a minha mãe também não colaborou pra isso, porque enfim, ela colocava regras absurdas pra ele ver a gente, eh, um eh, foi uma coisa assim, eh, aquela coisa da aliena alienação parental ela fez.
Uhum. Hum, entendi. Uau, imagino. Ok, uhum.
E e aí assim, a gente a gente tinha assim um ambiente conturbado e a gente brigou muitas vezes, mas eu imaginei que na vida adulta, né, a gente conseguisse, eh, minimamente se comunicar, principalmente porque o meu pai faleceu já, ele faleceu ano passado, mas não era uma pessoa que que participou muito da nossa vida, né, mas minha mãe não, a gente sempre morou com ela, enfim, e eu sei que assim, pra tentar encurtar a história, né, eh, hoje tipo eu moro nos Estados Unidos, a minha irmã também, e o meu irmão mora na Alemanha, e a minha mãe no Brasil.
Uhum. Uau. <laughs>
É, e a é assim tá tá cada um um canto, e eu e minha irmã a gente a gente, eh, foi veio morar na mesma cidade, por conta da transferência de trabalho e tudo mais, e a nossa relação assim, não durou 2, 3 meses e a gente brigou que não se fala quase 5 anos, assim.
É verdade. Sério? A sua irmã que mora com você nos Estados Unidos? Parece próximo
Sério. Exatamente, não não nos falamos há quase 5 anos assim, é, é
Gente. Ai, é lamentável isso. Daí com certeza isso gera em você alguns sentimentos assim bem, bem complexos. Como é que você lida com essa situação hoje, depois de 5 anos sem comunicação com ela?
E e e Então, eu vou te falar que no começo assim, eu sofri bastante, sabe, porque eu achava que, de novo, a gente sendo adulto dava pra colocar todos aqueles atritos, aquelas besteiras infantis e de adolescente pra trás, e ela se apega muito nisso. E eu eu falo, nem eu nem ela nessa altura assim, já se batemos, já se pegamos, eh, puxamos o cabelo uma da outra, sabe, essas coisas de se é, mas assim aquela agressividade que o irm que os irmãos têm, rolam no chão e não sei o quê e depois vai cada pra um lado. Mas a gente nunca se prejudicou, tipo nunca fiz na nada que a prejudicasse, nem ela nunca fez nada que me prejudicasse, e até quando eu teve tive meu
Uhum. Uhum. <laughs> Coisa pequena, né. Aham. Ok. Uhum, e que você entende que ali a rela é aquela briguinha de infância, né, de falta de maturidade, e de uma de um estrutura familiar que já estava ali quebrada também, né, então, você sente que ali os conflitos iriam passar, você achou, né, que depois isso tudo ia ficar pra trás, mas não foi bem assim.
Exato. É, sim.